Ya özellikle şimdi aslında samimiyet biraz hani gerçekten değişti bu sosyal medyada. Bana art artık şöyle geliyor. Yani, ııı, mesela şey, özellikle, böyle, hani, zengin çocuğu demeyeyim de hani hâli vakti yerinde, ııı, genç insanlar mesela böyle dünyayı geziyor. Yani, ımm, sanki böyle paylaşım yapıyorlar ama bir şeyler eksik hissiyatı oluyor bende. Yani, eee, hep aynı birbirine benzeyen böyle işte sörf tahtası, ne bileyim, işte şu adadan şu adaya geçme. Mesela onları gördüğümde bir şeylerin eksik gittiğini istiyor hissediyorum. Yani, sanki gerçek düşüncelerini yazmadıklarından dolayı, emm, yani bir eskiden bir blog okuma şeyi vardı. Mesela işte gerçekten dünyayı gezen insanları o bloglarından okuyorduk, işte başına neler neler geliyordu insanların. Mesela onlardan biri şeydir, emm, ah, ismini unuttum, bu dünyayı geziyor.
Evet. Hı hı. <giggles> Evet. Hı hı. <giggles> Nasıl? Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Belki de. Kültürü. Hı hı. Hı hı. Deniz Pehlivanoğlu en eski blogger'lardan ya da Emre, eee, soy ismini unuttum. Kadın mı erkek mi?
Imm, bu bisikletle dünyayı -erkek bisikletle dünyayı gezen bir, eee, adam var. Ankara'dan, emm, böyle 10 yıl falan gezdi, hâlâ da geziyor. Ah, ismi gelmiyor aklıma. Eee, işte mesela onun gerçekten bloğunu okuyordum ben. Hani, adamın başına neler neler geliyordu, eee, ve bunu he hakikaten böyle şey dikkat çekmek için değil, Gürkan Genç evet doğru.
Hı hı. Süpermiş. Hı hı. Gürkan Genç var, böyle Mustafa Karaaslan var. Onlardan mı bahsediyorsun? Hı hı.
Gürkan Genç. Gürkan Genç, evet. Hı hı. Ondan bahsediyorum.
Iıı, sanki böyle lafını da böleceğim ama Gürkan Genç de sanki şeydi böyle, eee, daha sosyal medya içerikleri olmadan blog dönemlerinde başlamış birisiydi sanki bu işlere.
Evet. Hı hı.